こんにちは。
はい、こんにちは。
今日ちょっと相談したいことがあるんですけど。
あ、はい。お話しください。
の、私 趣味というか、好きなことがあるんですけれども。
はい。
ちょっと自分の恋人は
はい。
それをちょっとあんまり理解してくれてなくて。
ああ、そうなんですね。なるほど。はい。
でできたら その、まあ、趣味というか、好きなことなので、一緒にそれを楽しめたらいいなって思ってるんですけど。
うん、はい。
それをなかなか いいと思ってくれてなくて、なんかちょっとそこの価値観をが合わないなっていうところがあって。
うん。 あ、そうなんですね。あの、恋人に自分の趣味を理解してもらえないっていうのは、とても寂しい気持ちになりますよね。
あ、そうなんです。
はい。では、あの、詳しく趣味が何なのかとか、今どのような状態なのかっていうのを、ちょっとお聞かせしてもいいですか？お聞かせいただいてもいいですか？
うん。 あ、はい、まあ、もちろんです。もう、私旅行が好きなんですよ。
はい。
と、旅行とか 世界遺産のところに行くみたいなのとかが、好きなんですけど。
あ、素敵ですね。はい。
その、彼は、あんまり興味がなさそうで、なさそうというか、なないないみたいで
はい。 うん、うん、ふんふん。 はい。
だからちょっと休みの 連休とか長期休みが、ま、一緒に取れる時があったら
はい。
ちょっと旅行行かない？って私は今までちょっと誘ってきたりしたんですけど。
うん。 あ、はい。
「え、めんどくさい。え、お金かかるじゃん。何それ？」みたいな感じの反応が多くて。
うーん。 ああ、そうなんですね。
近くとか日帰りとかだったら行ってくれるんですけど。
はい。
なんかちょっと泊まりで、もうそれこそあの海外のどこどこに行きたいみたいなのになると
はい。
なんか途端に「え、何しに行くの？楽しいのそれ」みたいな。
うんうんうんうん。
「え、時間無駄じゃない？」ぐらいまで言われたことがあって。
そうなんですね。
ただ別に、それ以外の部分では、別にその、彼を嫌いな訳ではないので。
はい。
だからそれをを、「一緒に行き行きたくないんだったら、楽しんでおいでよ」って言ってくれたら、なんかそこまで、なんだろう、受け入れられてないとは思わないんですけど。
はい。 はい。
「え？ 俺休みなのに一人でどっか行くの？」みたいな、なんだ、ちょっと私が旅行することに否定的な発言が見られるので。
ああ、ああ、なるほど。一緒に行くのも嫌がるし、一人で行くのもちょっと嫌がって、自由をこう阻害されるというか。そういう風なこともあるんですね。
ちょっと悲しくて。 そう。なんかお互いが休みなのに、私が一人で、その自分の好きな趣味をすることを
うん。ふんふんふん。
ちょっと、に対して 否定的な発言をされることがあって。
ああ、そうなんですね。うーん、なるほど。今話聞いていて思ったんですけれども、あの、こう、近場だと行ってくれるけれども、遠くだと時間がかかることだと、コストがかかることだと嫌がるってことだと思うんですけれども。
はい。 はい。
その、単純に、ええと、金銭的な感覚とか、お2人で違うってことはないんですか？
まあ、金銭的な感覚がぴったり合うってそもそも、まあ、難しいかなと思うんですけど、他のことでは、そこまで。
その。 かす えっと。 ああ、なるほど。あの例えば趣味に使えるあの、趣味に使えるあの余裕がそもそもかなり違って、旅行に使うあの余裕がほぼないとか。
ああ、な、どうなんだろう、な、どどうなんだ。うん。 うん。 うんうんうん。 ええと。か彼は彼で自分の好きなものにはお金を使っているので。
うんうん、なるほど。
多分その、なんかその旅行っていう私の趣味に価値を見出せていないん だと思うでいて。そこ。
ああ、そうなんですね。
を、なんだろう。 自分は行かなくてもいいから、私が行くことを否定してもらえないようにはどういう風に彼に
うーん、そういうことですね。
していったらいいのかなっていうところはあるかなと思うんですけど。
うんうん。 ああ、なるほど。パートナーさんの趣味っていうのはどんな感じのものなんですか？
えっと、すごいさっき私が言って、私のこと否定してるくせにって思うかもしれないんですけれども。車でなんだろう、どこかへ行くことです。<chuckles>
はい。 はい。 ああ。
なので、車の装備とかにはお金をかけることをは、全然してるので、そのいわゆる。
うんうん。 そうなんですね。
もう、趣味にお金を割く余裕がない生活っていうわけではないんです、お互い。
ああ、もうじゃあもう、まるっきりかけたいものが全然違うっていう形なんですね。でも、あの、案外、こう似てますよね。その、車に装備をかけて、車でちょっとどっかに行く遠出をするっていうことですよね。なんか。
そうです、そうなんです。 はい。 うんうんうん。その運転する自分が運転して行くことは
うーん。
全然何時間とか運転しちゃうらしいんですけど。
うそうなんですね。
私飛行機に乗って行きたいんですっていうところが、「え、なんなんなん？」みたいな、「なんで？」みたいな感じで。
<laughs> すそうですね。 うーん、なんかすごいざっくり見ると、どっちも旅行に繋がんないみたいな感じで思うかもしれないんですけどうん、くるうん、「車だと世界遺産見に行けないじゃん」っていうのもありますしね。
はい。<chuckles> いや、そうなんですよ。私すもそう思ってるんですけど、なんか方法が合わなくて。 んで近くだったらね、行ける。なんか、で、だから私はその彼が車で、例えば一人で行くこともいいし、誘われたら、もちろん自分のね、スケジュール的な都合とかはありますけど、行くようにはしてるんですけど
はい。 うんうん。
私は行ってるのに彼は乗ってこなくて
うーん。
<sniffs> ていうところで、なんでそういう、なんか、私、なんだろう、向こうとそのゆず向こうはさ、行きたくないんだったらなんだろう
ああ。
なんかその妥協じゃないですけど、譲歩じゃないけど、な何回かに一回はとか、してもらえるようにならないかなとか。<sniffs>
はい。 そうですよね。あの、こういうパターンでなんかよく揉めるのが、あの自分の趣味ばっかり押し付けて、相手の趣味を軽んじている場合っていうのは問題があると思うんですけれども、今回って相手のご趣味パートナーさんのご趣味は、あの、尊重してますし。
はい。 うん。 うん。 うんうん、つもるつもりです。
あの一人一人で行くのも一緒に行くのも受け入れるよ、誘われたら受け入れるよっていう形じゃないですか。なので、そこはもう、全く問題無いんですもんね。
はい。 と思って、だから私は割と、この歩み寄りをしてきたつもりなんですけど。<chuckles> なんかこれをじゃあ彼にももう求めるのがダメなのか、なんだろう。<chuckles> これを、このちょっとこの辺の関係性を <chuckles>
うんうん。 うん。 そうですよね。
がすごく趣味なので、全くやめろって言われると。
はい。
嫌なので。
うん。あの、今まで、その趣味に関して、えっと、こう相手とこう、向き合ってこう話したことって、あ、ございますか？
どういううん。 はい。 向き合って。
その、今はすごく整理されていて、私の趣味は飛行機で世界遺産とかを見に行くこと。相手は、車を整備して、何時間でも運転出来るくらいの距離、日本国内だと思うんですけど、行くことって、あの仰ってくれたんですけど。相手がそれを質問された時に、きちんとそういう風な整理っていうのは出来てるんですかね？
はい。 うん。 はい。 うん。うん。はい。 うん。 はい。 うん。 とああ、となるほど。うん。
うん、自分がこれ好きなのと同じくらい、彼女はこれが好きなんだっていうのを、こうきちんと。
うん。 理解はしていない可能性があるってことですよね。
そうですね。そうしてくると、全く2人の、あの、スタンスが違うので
うんうん。 うんうんうん。
うん。もしかしたら、相手の方が、その、そのぐらい、自分が、これ好きなのと同じぐらい、その、世界遺産の旅行とか、好きなんだって思ってない可能性もありますよね。
なるほ。 うんうん。 うんうんうん。 あ、確かにそうですね。そこうん、もうなんか、えっ、て言われて。私もそこまで、強くというか、え、じゃあもういいよ、誘わないよ、みたいな感じに、なっちゃうことが <sighs>
うん。 ああ。でも、それは、あの、そういう自分の趣味とか時間とかを、こう、否定されると、やっぱり寂しい気持ちになるので。自然な発想かとは思うんですけど。もしかしたら、相手悪気なく、あの、ホントにこれが生きがいなんだとか、その
ある なのでうん。 はい。 って、思ってない可能性が、あるということですね。
趣味 そうですね。まず、そこをちょっと伝えていただいて。あの、じすごいなんかこう、伝え方もちょっと難しいと思うんですけど。あの、自分は、あの、なるべくそれを、その趣味をやって欲しいから、こういうスタンスで今まで付き合ってるよ、っていうことを
はい。 うんうん。はい。 うんうんうん。
伝えていただければ。あの、できれば、一緒に来て欲しいし、でも、そんなに興味なかったら、あの、そんな長期間で行くわけじゃないから、それを許して欲しいとか。どう思うっていうことを、1回話してみたいですよね。
はい。 はい、そうすね。 うん、ん。ちょっと、その、そうですね。私の話し方も、向こうの聞くスタンスも、ちょっと、整えた場で
はい。
ま、一緒に行ってくれないにしろ、私が行くことは快く思ってほしい ためにはどうですかという。<scoffs>
そうですね。
ちょっとそうですね、確かに、一度きちんとそういう、整理した話をする必要はあるかもしれないですね。
そうですね、あの、すぐに改善しなくても、あの、焦らずに時間をかけることが重要だと思うので、まず、その、前提を整えると言いますか、そのぐらいの、こう、思いで毎回誘ったりとか行きたいって言ってるんだよっていうのが伝わって欲しいですよね。
うん。 はい。 はい。 うんうんうん。 やっぱり、ちょっと根気よくじゃないですけど、あの、私がしたいっていうことを多分そこまで、なんか、思ってないっていう可能性が確かにた高いのかなって今ちょっと聞いてもらって思ったので
はい。
ちょっと、その訴えかけはをしっかりしっかりめにすることをちょっと始めてみたいと思います。
あ、ぜひつあの、やってみてください。あとはあれですよね、その、そうやって話ができたら間を取っていくところで、あの、進めていって、あの、車の長距離ドライブで、目的を持って、あの、何て言うんですかね、日本の、こう、遺産的なものをまずは国内で行ってみてとか。
うんうん。 うん。 はい。 あ、そうですね。 え、ちょっとそしたら、「私結構行ってるし、私ちゅ次ちょっと海外のここ行きたいんだけれども
そうですね。
一緒に、ま、一緒に行く？行かなくても私は行くからね」みたいな、ちょっと強い意志を持って。<laughs>
<laughs> そうですね。うん。
で、ま、それをいいとしてくれたらいいけど、ま、それじゃなくても、ま、「行っておいで」とりあえず、ま、「行っておいでよ」って言ってくれるところを目標に、目標というかね、ちょっと小さめに設定して、はい、いきたいと思います。
そうですよね。うん。いはい、「行っておいでよ行っておいでよ」から、あの、そういう国内の旅行にもし慣れてたら、「じゃあ僕も向こうでレンタカーする」とか言い出して、あのはい。
ね、そうですね、ちょっと、ま、最終的にはそのあたりを目指せたらいいなとは思うんですけど。
そうですね、ぜひ目指してみてください。
はい、今日はありがとうございます、聞いていただいて。
いえ、こちらこそお話しいただいてありがとうございました。
はい、では失礼します。
はい、失礼いたします。